Bạn ơi, ờ, ngày nay á, khi trước khi mà lập gia đình á, thì, ừm, tụi mình hay là thế hệ trẻ hay là nhiều cái thế hệ khác nhau cũng rất là cân nhắc trong cái việc là chọn bạn đời như thế nào á. Thì, ờ, đối với bản thân bạn thì bạn cân nhắc trong cái việc mà chọn cái người đồng hành trong mình người bạn đời của mình như thế nào? Kể cho mình nghe với.
Ừm. Mình nghĩ là một cái người bạn đời thì họ cần phải có cái giá trị sống nó phù hợp và đồng điệu với mình. Ờ, cùng với cái giá trị sống xong á, thì mình cũng sẽ có những cái liên quan đến như là thói quen sinh hoạt nè, hay là về, ừm, gia đình thì cũng có nên có sự tương đồng.
Ừm, mình đồng ý. À, tương đồng về gia đình. Ờ, bạn có thể, ơ, nói cụ thể hơn về việc tương đồng về gia đình hay thói quen như thế nào hông bạn?
Ừm.